É muito difícil, né, a gente focar no no aqui, né, a gente é o o pensamento começa a pensar no que que eu vou fazer amanhã, que que eu vou fazer para o jantar, que que eu vou fazer daqui a 5 minutos.
E é. Sim. Nossa! Exato. Aham, exatamente. E aí acaba que fica também tudo muito intenso, né, que você começa, assim: "Nossa, meu Deus! Por que que eu estava me estressando atoa com isso? Sabe, não tinha essa necessidade". <laughs> Sempre tem isso, né.
Aham. Aham. É É, são 2 coisas que a gente não não tem, né, tipo, o passado já passou, o futuro é incerto, né, hoje a única coisa que a gente tem é o agora, né.
Isso, isso. Isso. Uhum. Exatamente. Eu percebi que antes de começar a meditação, assim, não só para estresse, assim, para tudo, eu lembro que eu começava a fazer a meditação, por exemplo, em cima do <clicks tongue> eh, do como é que é o nome? Eu começava a meditação quando eu estava ansiosa por exemplo. E aí, eu sempre percebia o quanto eu era apressada, eu era muito como que é o nome? Ociosa, eu não sei se é ociosa, mas precipitada, eu f nossa, eu fazia tudo precipitadamente. Tudo, tudo, tudo.
É. Aham, enten Aham. Era, tipo assim, né, tipo: "Vamos quero fazer logo isso, né, para terminar" às vezes, não tem nada para fazer depois, né, mas você quer fazer aquilo para terminar logo.
Sim, nossa, é. É. Exato, como se tivesse um urso atrás de mim, assim: "Não, você vai fazer agora". E eu acho muito interessante porque tem meditações lá dentro desse aplicativo que eu uso que também eh, meditações para pessoas que estão pós-cirúrgicos ou com alguma dor, pessoas que fi que têm fibromialgia, não têm?
Aham. Aham. Aham.